باقول لك إيه، هو أنا كنت عايزة كده أفضفض معاك في حاجة بجد مضايقاني ومعصّباني و وم وم وحاسة إن هي عاملة لي آآ توتر وload ومسئوليات زيادة عن اللزوم في دماغي، ومش عارفة أكمل بسببها. أنا عندي مشكلة في إن المدير عندي في الشغل آآ أو اللي هو المدير الكبير يعني، قَسِّم ناس آآ مجموعة من الناس يعني مثلًا إحنا كنا 15 وودّانا لقسم تاني إن احنا ناخد تمرين التدريب يعني على ال على القسم ده، آآ، أنا أنا ف في شغل عبارة عن آآ يعني خدمة عملا ل لموقع ب شغال في الshopping وكده، موقع كبير يعني في الshopping و والمفروض إن القسم التاني ده، يعني أنا باشتغل في حتة اللي هو ال آآ، المبيعات واللي هو الاسترجاع وال والشحن والكلام ده، الجزء القسم التاني اللي هو شغال في حتة ال آآ، ال تصليح الأجهزة و وم ومتابعة المشاكل بتاعة ال الأجهزة وكده قسم technical شوية، فاتنقلنا وقعدنا التدريب بتاع شهر مثلًا والَّا حاجة، من بعد الشهر ده بقى يدخلنا المكالمت ي المكالمات بتاعة القسم ده والقسم ده، بقت إيه من وقت كل شوية يتحول آآ أبقى مكالمة ف في القسم، ألاقي المكالمة اللي بعديها ف من القسم التاني، وده ما ينفعش، دي هرجلة، دي ما تنفعش تمامًا، وألاقي في ضغط شغل كتير، سواء باخد overtime بتاع القسم بتاعي والovertime بتاع القسم التاني، فاهمني؟
أيوه. آه. تمام. تمام. تمام. إمم. أ أيوه، أيوه طبعًا فاهمِك، و وكونِك إن أنتِ بتشتغلي الشغلانة دِيَّة وبيبقى عليكِ ضغط وكده، أنا مقدر أك طبعًا شعورِك، وأنتِ بتقولي استهبال وآه، ويعني ك كونِك إن أنتِ بتقومي بشغلك وبشغل غيرِك أكيد ده شيء هيأ هيأثر عليكِ وعلى أدائك وعلى كده. بس خليني كده أسألِك يعني، أنتِ بتقبلي إن الموضوع ده وبتعمليه، والَّا هو أنتِ مجبرة عليه؟ يعني هل بيبقى في مثلًا مديرِك اللي بيكلفك بحتة إن أنتِ تقبلي المكالمات دي من كل الأقسام دي، الموضوع اختياري بالنسبة لِك، والَّا بيبقى إجبار من المدير؟
لأ هوّ للأسف مش اختياري، يعني أنا أنا باتكلّم معاك وبجد عايزة أفضفض، يعني بسبب إن إن إن إن الواحد مش في اخ لو في اختيار يبقى أنتَ كده بتحترم يعني رأيي، وفي حريّة في الرأي في الشغل وأنا هاديك على أكمل وجه في ال في القسم اللي أنا باشتغله ولو استأذنتني وقُلت لي أنا هـَ هاخليكِ مثلًا بُكرة، آآ معلش بعد إذنك هاخليكِ في القسم التاني، أنا هاقبل وبكل يعني ترحيب وكل حاجة، بس بالاقي بقى فكرة إن هوّ إيه؟ خدي ما أنتِ بتاخدي شغل كتير عادي وبتشتغليه وبتخلصيه وبتطلعيه برضو زي الفُل و perfect وكل حاجة، فخدي بقى الإيه، يعني بقينا ال15 نفر اللي إحنا دخلنا الtraining ده، بقوا ياخدونا كل شويّة يا إما مثلًا باsupport آآ حد مِن الناس اللي داخلة جديدة في القسم اللي أنا أخدت التدريب فيه، يا إما آآ يعني كل شويّة اطلعي دلوقتِ سَبّورتي آآ ادخلي دلوقتِ المكالمة دي، آآ ادخلي دلوقتِ المكالمة التانية في في م rush مكالمات في ال في اللي هوّ القسم ده، بقيت مش عارفة أتهنى بالراحة بتاعة وقت ما يكونش في rush مثلًا في قسم معيّن عن التاني، و وكده بقى، لمّا في rush في ده، أدخل ده، بقى في مكالمات كتير أوي في القسم التاني، يلّا إحنا هندخلك الم القسم التاني، لو في مثلًا راحة في قسم معيّن لأ، هيخلوني في ال في التاني، فاهمني؟ <tsk> ف ف فبقى في load، آه كتير أوي وبقيت مش عارفة أتكلّم والّا أحط حدود بقى للموضوع ده.
آه. امم. اهم. آه. اهم. أيوَه. آه، طبعًا فاهمِك وأكيد ده ضاغط عليكِ. آه، طب يعني بي بيعملوا معاكِ أنتِ كده بس والّا مع كل ال الناس اللي شغالة معاكِ في نفس المكان الcall center أو الناس اللي هم بيبقوا خاصين ب ب بتلقي الاتصالات وكده؟ آآ، ه هل ده خاص بيك أنت لوحدِك والّا ما بي بي هو بيحمل على كل الناس؟
لا، لا، لأ هو الفكرة إن زي ما باقول لك كده إحنا 15، طبعًا بس لما بيبقى إحنا 3 بس اللي بنطلع ممكن ي يطلعك ت ت ت يعني ت تسابّورت الteam بقى الباقي، أو الناس الجديدة اللي داخلين بقى لسه جداد مثلًا مِن حوالي أسبوع والّا أسبوعين، فبقى إحنا 3 بس. في الload بقى عليَّ 3 مهام. إن أنا باشتغل قسم وقسم تاني، و باسبّورت كمان ناس جديدة، فبقى الموضوع load
اهم. آه. آه. أ طب الع آه، آه طبعًا، يعني أكيد أكيد بيبقى صعب عليكم أنتم 3 وتشيلوا شغل شغل 15 ده بيبقى صعب أوي وكتير خالص ويعني وكتر خيركم إن أنتم بتقوموا بالشغل ده، وإن أنتِ طب طب أنتِ ما بتقوليش لأ مثلًا؟ م م م ما فيش إمكانية إن أنت ترفضي أو تقولي له معلش، أنا أنا مرهقة، أنا تعبانة، أنا مش قادرة، ده ضغط عليَّ، حضرتك كده أنت بتستنزفني وبتحاول تستغل ك تستغلني مث ما ما بلاش تستغلني يمكن كلمة تستغلني تستفزه شوية، تقولي له مثلًا إن أنا مرهقة ومش قادرة وتقولي له لأ، ما ما حاولتيش مرّة تعملي كده؟
إمم. هو للأسف بُص، هو من كذا ناحية مش هاعرف إن أنا أتكلم في حاجة زي كده. أول حاجة لأن أنا يعتبر باعترض على الشغل، و وأنتِ أمّال أنتِ جاية بتعملي إيه؟ مش أنتِ جاية عشان تشتغلي؟! من الناحية التانية ب بنسمع كلام من ناس بتعترض ويقول لك: "أنت أحسن من غيرك، أنت الشركة اللي أنت شغال فيها دي ما حدش أصلًا بيقبض حد في في الزمن ده اللي أنت بتقبضه، آآ، آآ يعني، آآ أحمِد ربنا." بيحسسوك دايمًا بقى باللي هو إيه، ال حتّة الامتنان، أو مش الامتنان اللي هو إيه؟ آه المَّن، آه بالضبط، اللي هو أنا بامِّن عليك بقى و و وأنت مش راضي على عيشتك، ف فبيحسسك بقى مِن الناحيتين إن أنت مش راضي وإن ربنا هيعاقبك على كده ومن الناحية التانية هو كسبان إن إن إن في حد بيشتغل. حاجة تانية كمان، آآ حتّة إن إن ال العميل هو معين ال15 دول علشان ال ال ال الحاجة الحاجة دي، إن أنت أنت أحسن حد في ال في الشغل، ال15 دول أحسن ناس في الشغل، فإحنا عايزينهم هم دول اللي يعملوا كذا، فكده فإحنا لينا أجر برضو بسيط زيادة ز زيادة عن الناس التانية. بس هم 2000 جنيه يعني، مش حاجة كبيرة أوي إن أنت تمرمطني وتستغلني بالمنظرده وتستنزف طاقتي، على آخر اليوم ألاقي نفسي شغالة 10 ساعات، مش قادرة حتى أتحرك ولا أتنفس ولا أي حاجة ولا أخرج ولا أي حاجة.
آه. المّن. اهم. أيوه. آه. مقدر طبعًا مقدر، و وكونك إن أنتِ ب بنت كمان و وكده، يعني الموضوع صعب بيبقى آه، فوق طاق طاق طاقتك وكده ومجهودك، وأنا مقدر اللي أنتِ اللي أنتِ فيه وحاسس يمكن بتعبِك، يمكن ده باين من صوتك خالص يعني، معلش يعني. ط طيب يعني، آآ هل هل هل كان من شروط العقد اللي أنتِ مضتيه معاهم وكده إن إن يكون كده والّا والّا هي برضه جاية كده ب ب ب زي ما بيقولوا كده ب ب ب بال بالتفاهم وبالتراضي وخلاص؟ إن أنتِ آه، يعني اللفظ ده اللفظ كنت عايز أقوله بس أنت قلتيه يعني ما فيش مشكلة، يعني ماشية كده والّا والّا بيبقى في العقد بيبقى فيه إن هو من حقه إن هو ي ي يست ي ي ياخذ طاقتك وجهدِك في أي حاجة ويوظفها زي ما هو عاوز؟
بالحب. آه، آه، هي ماشية آه. للأسف لأ طبعًا. هي مش يعني هي ممكن الشركة اللي أنا فيها دي، مش ماشية بنظام straight كده أو بنظام واضح، لا بالعكس، هي ممكن تكون آآ مِن الشركات اللي ماشية ما ب بصورة مرنة وبالحب زي ما أنت ما بتقول، ب زي ما زي ما قلت لك يعني اللي هو ماشية كده يعني. آآ ه هي دي مش عارفة أحددها هي ميزة والّا عيب، لأن برضو ساعات لما بابقى مثلًا محتاجة إجازة والّا كده، في شركات تانية بتبقى صعبة شوية، بس دي ماشية اللي هو إيه، برضو أنتِ واحدة قديمة ممكن أعمل لِك استثناء أو حاجة زي كده، فده اللي مصبرني برضو ف
إمم. امم، امم، أيوه. آه. آه، طب كويس إنه أنتِ أنتِ قلتِ كمان حاجة حلوة يعني عجبتني مِنك، إن أنتِ هم أما عينوكم 15 بالخبرة وعندِك خبرة كافية. طب أنتِ بخبرتك الجميلة دِيَّة يعني ما ما حاولتيش مثلًا تدوري على مكان تاني؟ يكون مثلًا منظم وفي قوانين معيّنة بتحكم العمل، وبيبقى في تخصص وكده و والّا ده ما فكرتيش فيه؟ على أساس إن الشغل دلوقتي بيبقى صعب وكده، وإن الواحد يحصل على وظيفة بيبقى بيحتاج منّه بحث كتير وكده، وعصفور في اليد خيرٌ من ألف على الشجرة زي ما بيقولوا.
اهم. أيوه، أيوه فاهماك. بص، هو أنا ما فكرتش في حاجة جديدة، آآ يمكن خوف مني إن أنا مثلًا، آآ، أنا أنا باحب الاستقرار اللي هو أنا طالما اتقبلت ف في شركة والشركة دي بتقبضني فعلًا يعني من أعلى الشركات برضو في السوق وكده و وأخدت فيها خبرة كبيرة، وقاعدة فيها بقى لي 8 سنين، واترقيت وبقيت يعني مش اترقيت بس اللي هو بقيت يعني ف في مكانة عالية و وكده. بس بصراحة إن أنا أفكّر إن أنا أنقل شركة تانية، في شركات فعلًا منظمة، وماشية بنظام فعلًا international و وليها برضو مميزات كتير، بس ساعات باقول إيه، زي ما باقول لَك كده، هي ماشية بالحب في حاجات كتير ممكن تسه يعني ب يعني ال الشركات اللي ماشية بنظام الحب دِيّة، تحس إن فيها ميزة الإيه، ال ال السهولة في طلب الحاجة شويّة كده بس برضو أنا الموضوع برضو حاطط عليَّ load في إن أنا مش عارفة أحط حدود، إن إن في عندي 3 مهام باقوم بيهم في شغلانتي، ودي مش مش بتاعتي. فاهمني؟
امم. آه. اهم. آه. آه، أنا فاهمِك طبعًا، ط آآ و و الload أكيد والضغط بيخلّيكِ يمكن إنتاجيتِك في العمل أكيد هتقل وهتبقي مرهقة. أنتِ كمان شغلانتك محتاجة تركيز يعني بتقولي بت بتتلقّي اتصالات وكلام وكده، الشغلانات اللي بتبقى مِن النوع ده بتبقى محتاجة فعلًا ذهن صافي وكونك إن أنتِ بتنضغطي في العمل وكده، أكيد ده أنتِ ممكن تغلطي، ممكن في مرّة مِن المرّات يعني ممكن تنفعل آه.
آه. آه، أنا عايزة أقول لَك مرّة مرّة حصلت معايا بجد إن أنا دخّلت م يعني شغل مكالمة، في مكالمة حد تاني، يعني أنا بعت mail غلط للشخص يعني بعت الmail ال الغلط ده للش لشخصين مختلفين. فبقت يعني حصلت مشكلة برضو، فما عرفتش أقول إيه، يعني أنا بسبب ال الضغط اللي هوّ، ادخلي المكالمة دي وادخلي المكالمة دي، ومِن هنا لهنا لهنا بقيت بالخبط ساعات. آه، ب
امم. امم. لازم يحصل طبعًا آه، لا لا لازم يحصل، كونك إن أنتِ بتبقى مرهقة وهوّ بيكلفِك بحاجات كده، وما فيش كده يعني حتّة حدود في في حتّة المهام وكده، أكيد المكان هيبقى صعب، يعني أنتِ بتقولي المكان برضك فيه ميزات وكده حتّة إن حتّة ال إن هوّ ماشي بالحب ده بيبقى في ميزات، يعني أنا عايزِك دايمًا تفكّري في الميزات اللي في المكان ده وإن هوّ ممكن يكون في حاجات كويّسة، وأ وآه وحاجات وحشة، حتّة الضغط اللي عليكِ على الشغل ده يعني، حاولي بقدر الإمكان تتفاهمي مع المدير تقولي له تقولي له أنتَ لو عايزني أ أ أجود في شغلانتي، حاول تف تخفف عنّي شويّة لإني أنا إنسانة وعندي لحم ودم، ومش هاستحمل أنتَ شويّة يمكن ح مش هتلاقيني معاك وهتلاقيني منهارة ومش هاقدر أواصل شغل، فمن فضلك- بلطف كده- مِن فضلك يعني حاول يعني إيه، اللي تكلفني بيه يكون على قد جهدي وعلى قد طاقتي، آه أنا أقدر أعمل كل حاجة بس مش لوقت طويل، يعني إن كنت النهارده باقول لَك ما باقولكش لأ، وب وب وباعمل كل اللي أنتَ عايزه وده حقَك علىَّ إن أنا أعمل لك كده. الكلام اللطيف ده بيجيب مع المديرين على فكرة، حقَك عليَّ إن أنتَ تقول لي كده وأنا ما أقولكش لأ وكل حاجة، بس عشان تخليني دايمًا مستمرة معاك وأنتَ شايف إن أنا يعني كفء وكده، حاول بقدر الإمكان يعني معلش ما تكلفنيش حاجة مش بوسعي. ويمكن الكلام ده يجيب معاه نتيجة و و ويضبط شويّة، ويحاول يخفف عنِك وعن عن ال3 التانيين اللي معاكِ.
امم. امم. آه. امم. والله بُص أنا هاخد فعلًا بكلامَك، و يعني بُصّ أنا مش عارفة أقول لَك إيه، يعني حاسّة أنا فضفضت كده وشلت هَم مِن على قلبي، يعني الموضوع فعلًا م مضايقني وهاحاول أتكلّم معاه زي ما أنتَ ما قُلت لي كده، ويا رب ينفع. يعني بجد مش عارفة أشكرَك إزاي على الكلام الحلو ده، وإن أنا فضفضت معاك وأنتَ سمعتني يعني.
ينفع. لا على إيه، أنا هنا دايمًا تحت أمرِك وفي أي وقت.